Non, c'est sûr, hein, bah, ouais, ça va être une habitude à prendre, hein, d'accepter que, heu, tout peut pas être parfait, que tout peut pas être nickel et puis c'est pareil, heu, on on verra ça, hein, faut se «donner du temps au temps», en fait, hein, c'est ce que je comprends.
Oui et puis heu, toi t heu, ton côté perfectionniste va te va t'aider et là, va faire, heu, va faire en sorte que petit à petit, ben, il y a des questions ou des des choses, heu, qui vont qui vont être réglées naturellement sans qu'après tu te poses la question mais du par exemple, si tu as un homologue qui fait la même chose, il s'il regarde ton travail peut-être que lui, tu vois? Il va dire: «Ah, bah, oui, moi, je fais comme ci, je fais comme ça» mais en fait, les mais les vidéos, c'est ça.
Mmh. Ah, j'ai trouvé quelqu'un en fait. J'ai trouvé quelqu'un qui est intéressé, qui est journaliste et heu, il va me donner, heu, justement me dire ce qui, heu, ce qu'il faut changer. C'est justement lui qui m'a donné l'idée du podcast alors c'est assez, heu, génial, je t'avoue, enfin, bref.
Mouais. Mais par contre, mets toi une petite réserve, hem, parce qu'il faut pas que, heu, il faut que tes a il faut que tes interviews, en fait, heu, te ressemblent aussi. Il faut que il faut que ça te parle. Il faut
Oui. Non, c'est ça, mais elles vont elles me ressemblent, hein. Là, je elles sont pas parfaites, hein, mes 1res.
Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut pas trop écouter non plus les avis de tout le monde parce que tu as des points, heu, qui qui divergent d'une personne à une autre, voilà.
Non, tu as raison, hein, c'est un bon conseil ça, ouais. Faut pas que j'écoute, heu, tout le monde. C'est exac faut que je fasse c'est pour ça que j'y suis allé! Il faut faut que ce soit moi qui écoute, enfin, que je m'écoute moi-même surtout.
Bah, en fait, il faut que tu t'en p Oui, c'est ça, c'est ça et en fait, bah, il y a tu prends tout ce qui te, heu, ce qui te semble pertinent, ce qui ce qui, heu, heu, un ce qui est un écho, heu, à l'intérieur de toi où tu dis: «Ah ouais, non, mais ça c'est ça c'est génial! C'est une super idée!» Par contre, les choses où, bah, tu sens pas un engouement, hem, c'est pas parce que les autres le font et que ça f marche, que toi ce sera pareil. Si tu es pas, hem, à 1000 % convaincu que ça va marcher, il faut pas, heu, tu vois? Que tu, heu, que tu fasses quelque chose, heu, au détriment de toi, de ton regard sur ton travail.
D'accord. C'est vrai. Mmh. Entendu, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, écoute, heu, ouais, c'est vrai que là, tu tu me suggères des choses, heu, non, non, il faut que je m'écoute moi, il faut que je fasse, heu, les critiques, il faut que je passe, heu, à côté, tout en en tenant compte, hein, parce que ça te permet d'évoluer et puis il faut, heu, il faut que je fasse les choses, c'est sûr, hein. Non, mais là, ze c'est et puis il va y avoir la dynamique de la nouvelle année donc heu, ça va vraiment être pas mal. En tout cas, je te remercie ça j'ai vraiment trouvé, heu, c'est c'était vraiment des conseils, heu, vraiment louables et ça m'a fait du bien de t'en parler et je vais écouter, heu, mette et mettre en application, heu, ce que tu m'as dit. Je te remercie.
Ouais.